Oke, iya iya jadi
Enggak ada proses eksploratif, kreativitas, itu menurut aku pantas untuk diapresiasi sih.
Oke, jadi kalau misal dari sisi positif dan negatifnya mungkin kalau memang hal tersebut, eee, ada larangannya gitu atau ada ketentuannya ya dari sisi produknya juga mereka udah tahu gitu kira-kira mana nih yang enggak boleh dan mana yang boleh. Jadi mereka juga udah udah udah mengetahui, udah paham tentang hal tersebut ya, dan
Mmm, hmm. Iya. Bener bener. Tapi mmm, menurutku juga ada sisi negatifnya sih, Bro. Kadang orang pake cuma i ka pa pake yang seperti itu tuh, eee, buat gaya aja tanpa tahu maknanya. Itu menurut aku juga agak disayangkan gitu.
dan anak ya. Apa itu? Oke. Oh, oke. Iya i jadi sekedar kayak, eee, style aja gitu ya enggak paham tentang budaya tersebut gitu. Oke.
Iya iya bener, buat aku iya buat aku sih penting banget tetep belajar tetep belaja ada belajarnyalah, ada belajar dikit tentang arti atau iya motif ini tuh, eee, dari mana, maknanya apa, biar nggak kehilangan maknanya aja ketika kita menggunakan itu.
Seenggaknya tahu gitu tentang apa itu ya. Oke. Iya iya. Karena kan, eee, seperti yang dari awal itu sebenarnya mereka mengekspresikan budaya itu sebenarnya pengen ngangkat lagi nih budaya yang udah ada gitu. Jadi harusnya orang-orang yang pakai itu juga seenggaknya tahu kenapa, eee, budaya tersebut ada awalnya dari mana kayak secara singkatnya gitu ya jadi mereka enggak
Iya, betul. Minimal itu da asalnya dari manalah gitu. Misalkan pakai lurik, "Lurik itu dari mana?" "Oh, ini lurik Klaten, oh ini lurik Pekalongan," itu seharusnya, eee, minimal tahu.
Iya. Oke.

Harus pakai batik, harus pakai kebaya, itu tuh dalam acara yang formal, ya kan. Tapi kalau sekarang ya sekarang tuh mereka tuh lebih cair, kreatif dan mereka tuh apa ya istilahnya tuh sangat personal gitu loh, gimana memadu padankan misalkan kain batik atau kain, eee, etnik gitu dengan aksesoris yang, eee, trendi gitu, yang sesuai dengan karakter mereka. Jadi menurut aku anak muda jaman sekarang, udah sangat-sangat, eee, melek ya dan sadar bahwa kebudayaannya sangat kaya dan mereka bisa mengekspresikan itu lewat hal-hal yang sangat personal sih, salah satunya pakaian.
Betul. Tapi sekarang ya. Betul. Oke. Nggak. Oke, mungkin kalau misal bisa dilihat juga sekarang ini anak-anak muda itu pakai batik ya, yang kayak kata, Kakaknya, tadi, itu mereka pakai gak cuma di acara formal, tapi misal acara-acara santai, mereka juga bisa tetap pakai batik dan kelihatannya memang, eee, trendi mungkin, jadi ag kekinian iya, gak kekunoan juga kan, kelihatannya lebih oke gitu ya. Oke
Mhm, ya. Betul. Betul betul. Ya, ka kalau dulu maksudnya kalau dulu itu kan batik itu terkenalnya dipakai oleh, eee, anak sekolah atau pegawai di hari Jumat kan? Tahu nggak, paham nggak? Nah, karang hari spesifik tertentu ke ya pokoknya kalau, eee, pejabat itu, pokoknya hari Jumat harus pakai batik. Anak sekolah juga, aku inget banget waktu sekolah, Jumat itu batik ya, Sabtu baru Pramuka misalkan kayak gitu. Nah sekarang kan udah, eee, batik dipakai buat outer, atau lurik dipadu dipadu padankan sama jeans, yang e bahkan jeans yang robek-robek sama sneakers itu kan udah sangat kekinian sebenarnya.
Betul betul. Hari spesifik tertentu gitu ya atau acara spesifik tertentu, ya. Betul. Ya ya. Oke.